ああ、なるほどなるほど。え、どうですか？なんか切り分けというか、もう相談に関してもなんか人によってはなんかテクニックとかあると思うんですけど、なんかそのなんか人には言えないいえ場面部分となんか自分的にはまあ、あの話せる範疇の切り分けっていうのはどういった感じで行ってるんですかね？
うん。 ああ、はい。 うーん、なんだろうな。あんまりそのめちゃくちゃ重たい話をしても、なんか相手もしんどいかなと思う時は、なんか躊躇しちゃいますね。うん、で、なんか言ってもこう堂々巡りな時とかあるじゃないですか。うん。そうそう。
はいはい。 ああ。 ああ。うん。 ああ、ありますね。な自分で決めないとどうにもできないとことかね、やっぱり相談しちゃっちょっ出来ないことはありますしね。
はい。 ええええ。ま、そういう時はあまりなんか相談しないですよね。なんか、うん。相手のことも考えたりとかして。うん。でもなんかちっちゃなことだったならば、ま、聞いてもらってもいいかなと思って、なんかちょっと愚痴っぽいことはちょっと <chuckles> 言ったりとますけれども。うん。
はあはあはあはあ。 ああ、いや、そうですよね。うんうんうん。 ああ。 <laughs> ああ、確かにそうかも。なんか結局のところあれですもんね。本質的な不安っていう、なんか、人生に関する不安っていうところはなんか解決難しいですけど、愚痴ってかんなんか、単になんか誰かに対する愚痴とかやったら、なんか、なんか他者に対する不安っていう部分、別にそんなあれですもんね、重い感じでもないというか。トピックとしてなんか解決可能に移る感じはあるので、たしそう相談するには別にいい題材かもしんないですね。は。
うーん。 うんうんうん。 うん、そうですね。やっぱり、うん、不安は結構ね、あの無くはならないんですよね、ほんとに。もう。なんでだろうもうはい、ほ本当に無くならなくって、だからなんだうん。思っても仕方ないんですけども、でも考えちゃうっていうのがなんか不安うん、うん、なんか要素かなっていうのは思ってますけど。うん。
<laughs> 悲しいですけどね。うん。 あ、ああ。ああ。 うん。なるほどなるほど。え、でもなんか、不安とかなんか不安とかそこら辺のなんか、となんか、どうにもなんない感情とかってやっぱり、別のなんかことでなんか運動とかで発散するみたいなかとことを言ってる方とかもいらっしゃると思うんですけど、そういうアクティビティで発散みたいなことはどうですか？なんか日常的にされたりしてますかね？
ああ、はい。 いや、もうししてないですね。もう仕事でぐっつり来るんで、なんかもうそういう風な若さもないんで、その「運動して、汗かいて発散だ！」みたいなことは <chuckles> ないので、できないんで、もう体がしんどくて。うん、なんでそこはしてないですね、あんまり。うん。
<laughs> わあ。 なるほど。うん、「スッキリ！」みたいな。うん。 ああ。それ、そっか。 ああ、じゃあやっぱ運動とかだと、ま確かになんか体がね、ちゃんとじゅうぜんに動いたり、なんか汗流して気持ちいいって思えるような人であったら、そう、不安のね、あの払拭とかできるかもしんないけど、やっぱりもうきついですか？運動。
うんうん。 はい。 うん。 いや、もう年なんで、しんどいですね。もうそんなきつい運動できないんで、もう。もうはあはあ言っちゃうんで、もう、逆に。うんうん、そうですね。だから運動系はちょっとしないので、ま、歩くことはしてますけど。
もうあ。<laughs> なるほど。 ああ、もう、じゃあ、きついか。 ああ、え、どの結構時間取って、じふ自主的にって感じですか？
うん。

ああ、そうやっぱりなんか知り合いというか、もう、あの、心から、あの、信頼できるような相手とかに、あの、お話聞いてもらうって感じですかね？
うん、そうですね。そうしたらやっぱりちょっとはあの、なんだろうな、ま、助言もらえなかったとしても、なんか気持ち的になんか軽くなるような気がして、うーん、やっぱ言う言うのと言わないでは全然違うんで、うんうん。
うん。 ああ、なるほど。 確かにそうですね。やっぱり、なんか不安に関しても、なんか心ん中で押し込めるだけじゃなくて、なん言語化して、なんか自分が、なんかどうおも考えているのかっていうところをなんか、きゃ自分の目からなんかより深く理解するっていうのもかなり重要ではありそうですもんね。
うんうん。 うーん、そうですよね。やっぱり、なんだ、一人で抱え込むと、なんかほんとにもうその世界に入っちゃうな気がするので。うーん、なんかそれを少しでもちょっと外に向け向けて、なんか友達とかに聞いてもらったりとかしたら、なんか、ちょっとはなんか気持ち的に軽くなるような気がしますね。
はい。 ああ、確かに。 うん、うんうん。<chuckles> ああ。 あ、なるほど。ああ、でもどうですか、やっぱり人になんか聞いてもらうっていう他とかにも、やっぱりなんか、ストレス発散とかの方法みたいな感じで、なんか、すごいなんか自分の好きななんか店とか巡ったりとか、なんか旅行とかで解決される方とかもいらっしゃると思うんですけど、そういう感じのやり口はあんまりやんないですかね？
うん。 ああ、はい。 あ、ありますよ。なんか現実逃避するために、もうなんかちょっとはい。うーん、ま、旅行に行ったりとかっていうのもたまにしますね、やっぱり。うんうんうん。
<laughs> 言い方悪いですけどね、ちょっと。<chuckles> うんうんうん。 はあ、ええ、どういったとこ行きますか？なんか自然とかね、人によっては、なんか街行く人とかもいっぱいいますけど、どういうとこ選んだりします？そういう場合とかって。
ああ、なんか私は食べることが好きなので。
わ、いいですね。
うーん、なんか、美味しいものを食べて、なんか忘れるみたいな感じのやり方が好きなんで、なんか都会はあんまり行かないですけども。うん、で、んで、お魚が好きなんで。なんか漁港があるところとか、そのなんだろう、市場があるところとかによく行きますね。うんうん。
<chuckles> へえ。あ、いいじゃないすか。 ああ、人多いですしね、ちょっと。<chuckles> あ、はあ。 え！ お、あ。え、めっちゃいいじゃないすか、え、どこら辺とか行きました？なんかさいす直近で言うと。
あ、わ、福岡行きました。福岡で
いや、美味しいですよね、ご飯がね、あそこはね、全体的に。
はい。なんか下関の市場に行きましたね。唐戸市場って言うんですけどうーん。そこぐうこう行きました。<chuckles> うんうんうん。
ええ、すごい。 ええ、何美味しいですか？
お魚美味しかったです。なんか、あの、胡麻鯖美味しかったです。とっても。
胡麻鯖、ええ、なんか焼いた鯖にごまとかですか？分かんないすけど、生ですか？
はい。 あ、いや、生のお刺身なんですけど、なんか胡麻鯖っていうしゅ胡麻の種類であ、鯖の種類で胡麻鯖っていうのがあるんですけど。
うん、はいはいはい。 あ、つ胡麻をかけたよとかじゃなくて、胡麻鯖っていう鯖が